Ты знаешь, я поняла, что мне пора поговорить, э, вообще, как-то попытаться разобраться в том, что у меня сейчас происходит в связи с моим изменившимся, э, таким рабочим, э, графиком, вот, потому что я чувствую, что я буквально просто тону, э, в тех задачах, которые, как бы, получается, на меня со всех сторон валятся. А, дело в том, что я работаю из дома, и, ну, то есть я, как бы, должна сама себе определять, вот, расписание. График гибкий, да, то есть вот, типа, когда захотела примерно, когда могу, тогда и работаю. И всё бы ничего, но есть же еще какие-то всякие дела, связанные, там, с семьёй, с детьми, с домашними обязанностями, и я в итоге пытаюсь жонглировать со всеми этими задачами. А на выходе получается, что я, а, абсолютно измотанная, просто падаю вообще с ног в конце каждого дня, и у меня, знаешь, ощущение, что нет вообще конца-краю, как бы, вот этому всему. Я чувствую, что такими темпами я очень, ну, скоро могу просто выгореть, и у меня не будет уже энергии и сил, там, н ни на работу, ни на всё остальное. Мне бы, конечно, этого не хотелось. Вот, а, то есть, я чувствую, что мне что-то как-то надо изменить, но не понимаю вообще, а с чего, собственно, начать. Вот, может быть, ты, м, ты поговори со мной, пожалуйста, об этом, может быть, у тебя будут какие-то мысли по этому поводу, я с радостью их выслушаю.
Так. Так. Понимаю. Конечно. Да, конеч Да, конечно. Скажи, а ты хочешь поговорить о своих чувствах, эмоциях, о ситуации, в которой ты сейчас оказалась? Или хочешь получить какой-то совет, который поможет тебе выстроить вот этот рабочий режим, более такой подходящий для тебя?
Ну, я думаю, что мне, наверное, хочется услышать, что, а, вообще, насколько это нормально, то, что со мной происходит, и, конечно, если у тебя какие-то советы будут, э, я буду очень благодарна.
Ты знаешь, э, действительно, если ты испытываешь уже такое состояние, когда ты понимаешь, что ты не справляешься, м, м, точнее, сложно справляться с работой, с домашней рутиной, а, чувствуешь усталость, это, конечно же, очень большое напряжение, с которым непросто справиться, да. Особенно когда ты не знаешь, что нужно изменить. Скажи, а ты раньше работал онлайн или это для тебя такой 1 опыт?
Вот ты знаешь, в том-то и дело, что нет, не работала. То есть все мои предыдущие работы, они были связаны, ну, там был понятный формат, да, это, там, либо офис, либо какие-то, либо, ну, там был, знаешь, гибридный формат, вот, когда, а, была, там, изоляция эта повсеместная. Но это всё равно, это была, как бы, временная история, и там, ну, всё равно был понятен формат, там все собирались в определённое время на встречи, на эти митинги, да, в там, ну, то есть это просто по-другому. А тут вообще, то есть, вообще никаких начальников, никакой структуры, то есть ты сам себе её устанавливаешь. Это, конечно, меня немножко сводит с ума, как это всё, а, вообще контролировать.
Да. Пони Конечно. Да, понимаю. А как ты думаешь, что могло бы тебе упростить, э, вот эту рутину рабочую в первую очередь? Например, составить более четкий график, что вот с такого-то по такое время ты должна поработать эффективно, потом перерыв и, допустим, следующий цикл, блок вот работы. Или у тебя сложности с тем, что, а, в середине дня тебе всё-таки приходится выполнять какие-то обязанности, которые ты не можешь отложить, там, забрать детей из школы, сада или куда-то сходить, или что-то сделать, ещё такое, что тоже нельзя откладывать. Вот в чём основная сложность?
Да, вот ты ты прям попала в точку, да, совершенно верно. На мне, ну, я ответственна за, там, развозки, за доставку детей из их школ. А это как бы 3 разные школы, да, чтоб ты понимала. И они находятся в разных местах, и это разное время, у них в разное время начинаются, заканчиваются уроки. И получается, что я как бы вот эти свои рабочие задачи я вынуждена втискивать, да, вот в эти промежутки, там, такие не очень длинные между вот этими, значит, выездками из дома. Вот, потом у меня есть теоретически ещё часть ть ть там, времени вечером, когда я могла бы тоже уделить работе, м, вот, но там тоже, знаю, там как раз всякие домашние, знаешь, там дела нападают, там, чё-то приготовить, чё-то убрать, вот это всё. Я как-то вот в некоторой такой растерянности, вот, а что вообще, как-то, <chuckles> как-то можно это, а, в упревратить в какую-то систему или нет?
Так. Ох. М-да. Понимаю. Понимаю, да. Да, действительно выглядит так, что у тебя сейчас очень большая нагрузка, и действительно, скорее всего, необходим какой-то такой жёсткий график, да, в котором ты будешь чётко понимать, что вот это время для работы. То есть определить, сколько часов хотя бы минимально тебе нужно поработать, да, то есть меньше, ну, нельзя. И вот от этого и это время должно быть, да, в промежутках между, вот, развозом, потому что это тоже нельзя никак отменить. Но главное, ты знаешь, постарайся, вот, в какие-то свободные небольшие промежутки, а, не стараться успеть, вот, сделать все домашние дела. Всё-таки нужно сконцентрироваться на работе и на, вот, вещах, которые ты не можешь отменить, потому что перегруженность, она тоже, к сожалению, ведёт к такой хронической усталости, апатии, и тогда становится совсем тяжело, да, и вот такая жизнь становится не в радость. Поэтому не забывай устраивать себе какие-то разгрузочные дни, полноценные выходные. Скажи, вот, кстати, у тебя есть полноценные выходные, когда ты полностью отдыхаешь от работы?
М, ты знаешь, вот так, чтоб я прям полностью отдыхала, наверное, нет. Всё равно это, ну, это какие-то, вот, по полдня я могу себе устраивать, там, раз в неделю, например, да, когда я, допустим, не работаю, вот, онлайн. Это я могу, но, видишь, остаются всякие домашние обязанности, всё те же самые развозки. Но ты знаешь, на самом деле я, ну, если думая об этом, я понимаю, что это не навсегда, да, что это всё равно как бы будут каникулы, потом и дети растут. У меня уже, там, м, старшая дочь сама скоро будет машину водить, и, ну, прям, я работаю над этим, да, чтобы её научить поскорее, и она возьмёт на себя, допустим, да, часть каких-то вот этих развозок, уже мне будет легче. М, вот, то есть меня это, ну, в такой долгосрочной перспективе не пугает. М, вот по поводу того, как организовать свою жизнь здесь и сейчас. Ты знаешь, мне очень понравилось, вот ты сказала, заранее продумать какое-то минимальное количество часов и их впихивать, да, вот, вот в эти жёсткие, там, рамки, которые у меня есть. Я поняла, что у меня, знаешь, а раньше как было? Что я, а вот, пыталась успеть как можно больше, да, вот, поработать онлайн. И видимо, это, да, такой дополнительный просто стресс, и вот постоянно, как бы, смотришь на часы, и постоянно вот это вот ощущение, что ты всё равно ничего не успеваешь. Наверно, вот какое-то определение минимальных коли минимального количества часов, я думаю, что мне помогло бы, по крайней мере, снизить, э, вот этот уровень стресса, э, вот, вот в этом моменте. Вот, спасибо тебе за эту идею.
Да, конечно. Это хорошо. Да. Понимаю. Да. Ты права. Да, действительно, иногда вот хронический стресс может привести к тому, что будет полное выгорание, нежелание работать, да, то есть работа станет такой нелюбимой, что придётся себя заставлять, настроение может портиться, поэтому не стоит недооценивать, э, вот эти моменты, когда человек, э, долгое время испытывает перегрузку, то есть, потому что такая сложная жизнь, да. Я понимаю, что в ближайшее время, возможно, тебе станет легче, но постарайся всё-таки уделить внимание вот своему, э, графику, чтобы в нём обязательно было время для отдыха, да, и и чтобы вот не засиживаться на работе именно допоздна, потому что, ты знаешь, перед сном тоже стоит разгружать голову, вот именно чтоб минимизировать стресс, чтобы твоя жизнь была комфортнее, чтобы всё было в радость: и дом, и работа. Вот как считаешь, есть у тебя возможность, ну, если нету каждую неделю, но хотя бы раз в 2 недели, всё-таки делать полноценный выходной от работы? Как ты считаешь?
Ну Ты знаешь, я думаю. Мне тут вчера как раз буквально разговаривала с подругой, и выяснилось, что она устроила себе отпуск, знаешь, каким образом? У неё очень похожая ситуация. Она работает тоже из дома, и у неё, ну, там большая семья, большие собаки, в общем, и всё было на ней обычно. И она просто уехала физически из дома, ну, там, вот э, в пустующий, а, в пустующий дом подруги, которая, в свою очередь, да, там, уехала в отпуск, и всё, и сказала: "Вот я,- говорит,- только так могу вообще от всех отдохнуть". И я такая: "Ничего себе, какая крутая идея". Да, может быть, мне тоже бы на самом деле что-то такое себе придумать. Мне кажется, потому что вот, ну, находясь дома, мне не полу не получится сделать себе полноценный выходной. Ну, потому что они же есть, да, там, эти обязанности, я же их вижу, я же про них знаю. А вот действительно куда-то выехать просто, да, там, на сутки, может быть, какой-то там отельчик симпатичный снять и просто вот побыть одной, там, погулять по городу, просто посмотреть, там, какой-нибудь сериал, там, с вкусняшками, что-то такое. Да, вообще мне очень нравится эта идея. Но каждую неделю, наверно, меня не поймёт просто моя семья, но там допу допустим, пару раз в месяц я думаю, что да, я могла бы себе что-то такое устраивать. Это вообще прям бомбическая идея. <chuckles> Спасибо тебе за неё.
Так. Да. Так и есть. Да. Ты права, да. Да, ты знаешь, иногда всё-таки полный отход от обычной жизни, то есть поменять свою рутину- это очень полезно и для тела, и для мозга, для перезагрузки, то есть вырваться из какой-то такой рутины, которая не дает, э, сделать глоток свежего воздуха, потому что на самом деле эти эмоции, эти ощущения какой-то свободы, что ты можешь себе позволить отпуск, ну или отдых хотя бы 1 день- это очень важно для каждого, и это только и наилучшим с образом скажется на твоей дальнейшей и домашней жизни и работе. Поэтому не забывай радовать себя такими, э, небольшими перерывами.
Да, я буду. Я поняла, что это действительно важно. Слушай, а, спасибо большое, что ты со мной поговорила. Я поняла, в общем, да, в какую, в каком, в какую сторону мне двигаться в изменении, а, вот, того ритма, в котором я сейчас существую, чтобы чувствовать себя всё-таки лучше и поймать этот баланс, и не чувствовать себя как постоянно, как белка в колесе. Нь вот, да, и про важность выходных, и про то, что мне надо действительно выделить минимальное количество рабочих часов и просто вот их куда-то впихивать, остальное время, да, там, часть на домашние какие-то дела и обязательно часть на себя, там, на какие-то ежедневные даже пусть небольшой, но отдых. Я думаю, это всё мне поможет, э, выстроить какой-то понятный мне устойчивый ритм, вот, и чувствовать себя комфортно в этом ритме. Спасибо тебе за наш разговор.
Точно. Я рада, что наш разговор тебе помог, что ты посмотрела немножко с другой стороны на твою ситуацию. Я уверена, ты сможешь построить такой график, который будет удовлетворять всех: и твоих домашних, и тебя, и доставлять, э, удовольствие от жизни, да, чтобы ты не забывала о своем отдыхе. Я уверена, у тебя всё получится, удачи.
Паси